<tsk> <inhales> Eşimle son zamanlarda aile bütçemizi yönetme konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu da bizim harcamalar konusundaki bazı şeyleri öncelik sıralamasına sokamamamızdan kaynaklanıyor. Yani, aslında, eee, benim de önceliklerim var, onun da öncelikleri var ama bunlar, eee, birbiriyle uyumlu değil. Eee, bu da bizi ve, iii, ilişkimizi olumsuz etkilemeye başladı. Bu yüzden senden bazı tavsiyeler istemek istiyorum. Neler yapabilirim?
Hı hı. Evet. Aaa, şöyle, önce bu harcama sorunuyla alakalı bazı noktaları belirlersek, aaa, ona göre sana bir şeyler, ııı, sunabilirim. Aaa, öncelikle bu yaşadığın harcama sorunu, uuu, birçok kişide ortaya çıkan, aile içinde o ortaya çıkan bir sorun. Aaa, o yüzden öncelikle endişe etmemen, eee, gerekebilir bu konuda. Ama anlamak için, bu harcama, aaa, sıkıntısı ne zaman başladı? Ne kadardır devam ediyor?
Evet. Hı hı. Hımm, yani, şöyle, aslında biz böyle, ımm, birbiriyle çok, eee, davranış kalıpları bakımından, alışkanlıkları bakımından benzeyen bir çiftiz. Yani, hani, çok uyumlu bir çiftiz aslında ve bizim bu, hani, maddi meselelere bakış açımız ve, işte, yaptığımız harcamalar falan da, eee, çok uzun süre hep paralel gitti. Biz 18 yıldır evliyiz eşimle ve bir de flört dönemimiz var ve buna da bak b b bakınca, hani, aslında biz ne zaman, aaa, bu konularda ayrı düşünmeye başladık? Bence, eee, bu pandemi döneminde oldu. Şimdi, pandemi öncesi belirli bir yaşam standardımız vardı, eee, gi gelirimiz düzenli, eee, ve, işte, eee, önceliklerimiz de çok benzerdi. Pandemi bende bir kaygı yarattı ve şöyle düşündüm, mesela biz, işte, <smacks lips> eee, evimiz vardı ve kira gelirimiz vardı, işte. Hâlâ var bu arada. Eee, ve ben şey diyor dedim pandemide, kira alamadık biz. Çünkü kiracımız esnaf. Hani, eee, çalışmıyor ki iş yeri kapalı, nasıl kira ödesin, hani, ona da bir şey söyleyemezsin ama mesela orada hemen bir gelir kalemimiz düşünce ben, böyle, kendimce şey dedim, “Ya, hiçbir şeye de güvenmemek lazım, biraz daha, böyle tutumlu davranalım, bundan sonrası için.“ gibi, böyle, ben daha şey oldum, biraz daha kaygılı taraf oldum. Eşim de, hani, eski alışkanlıkları bırakmak istemiyor, hele belli bir yaştan sonra hiç istemiyor. Bu yüzden, böyle, birbirimize, eee, bir türlü artık, böyle, uyumlu hareket etmemeye başladık.
Evet. A, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Doğru, doğru. Evet. Anladım, anladım. Şimdi bu, uuu, durumda, ııı, pandeminin etkisi, ııı, gözüküyor harcamalara, bu sıkıntının başlama sürecine. Aaa, kişiliklerin değişmesi ve alışkanlıklı ların değişmesi elbet zordur. Yani, senin de değiştirmen, ııı, eşinin de bunu değiştirmesi zor olacaktır ama bu konuda ortak bir karara varılabileceğini düşünüyorum. Iıı, mesela, ııı, bir yöntem olarak, ııı, bu sıkıntı yaşadığınız harcamalarda bir, aaa, not defterinde bunları not alma gibi bir yönteme başvurdunuz mu daha öncesinde?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Ya aslında, hani, şöyle, biz ikimiz de hiç, eee, neredeyse hiç bunu d ımm, yapmadık. Böyle bir alışkanlığımız olmadı bizim. Biz bazen, yani, ikimiz de şu konuda, eee, öz eleştiride bulunuyoruz. Hatta karar alıyoruz, diyoruz ki, ya bizim, hani, bazen, ımm, işte, ımm, bankaya, eee, geliri maaşlarımız yatıyor mesela, tıkır tıkır tıkır, işte, eee, ödemeler kesilmeye başlanıyor ve biz çoğu zaman hangi faturamız ne kadar, işte, ya da ne bileyim, kredi kartı ekstresi gelmiş de içinde hangi kalemler ne içinmiş falan bunlara bakmayı unuttuğumuz oluyor. Bizim böyle bir yazılı kayıt tutma alışkanlığımız her ikimizde de yok yani. Kayıt tutma bir tarafa, kontrol etme alışkanlığımız da yok. Eee, bu da tabii ki aslında bazen biz de ken fark ediyoruz ve birbirimize söylüyoruz ha "Böyle yapmayalım." diye ama, hani, bir türlü de harekete geçip bir başlangıçta bulunamadık ama dediğin çok doğru, yani, en azından yazmaya başlamak, ikimiz için de, eee, çok önemli ve aile bütçemiz için her şeyden önce çok önemli ki neye ne kadar harcadığımızı bilelim. Eee, bunu yapabiliriz. Haklısın.
Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Şimdi bu, uuu, s yöntem sana mantıklı geldiyse şayet, 1 adım daha öteye gidilebilir burada. Aaa, not tutulan ortak giderler ve kişisel giderler olmak üzere ayrılabilir. Yani, ortak giderlerde aile içi harcamalar, mutfak giderleri, eee, ortak giderlere yazılabilir; faturalar, elektrik, su gibi, eee, yazılabilir ve kişisel, yani hem erkek hem kadın için farklı farklı, eee, ödemeler elbette olacaktır. Bunları da ayrı yazabilirsiniz ve her birinizin bunların hangisinden rahatsız olduğunu birbirinize aktarabilirsiniz. Yani, sorun nerede çıkıyor? Öncelikle bunu belirlemek, eee, bence, eee şey yapacaktır, sorunu ortadan kaldıracaktır gibi duruyor. Eee, bu sana mantıklı geliyor mu peki?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hıı. Tabii, tabii. Yani, mantıklı ki şu bakımdan mantıklı, hani, biz de gerçekten, hani, böyle, bir bazen geriliyoruz, işte, ben şey diyorum: "İşte, çok savruk yaşıyoruz, işte, eee, dünyanın yarını belli değil, ekonomik göstergelere bak, her ülke birtakım sorunlar yaşamaya başladı, hani, dünya artık pandemi öncesi dünya değil, işte, bütün finans piyasaları kriz yaşıyor ve bizim biraz daha dikkatli ol" Yani, böyle, hep, eee, senin de bahsettiğin gibi genel konuşuyorum. Çok, böyle, her şey çok, eee, izafi. Yani, ne neyin hangi kalemden rahatsız olduğumu söylersem senin de dediğin gibi ya da fark ettirirsem ona, hani, böyle, bir çalışma yaparsak harcamalarımız üzerine, hani, o da belki daha tepkisel, eee, bir şekilde davranmayacak, daha, böyle, şey, eee, ımm, bana karşı daha anlayışlı olabilir. Çünkü, mesela, ben, hani, tamam, hani, parfüm bir ihtiyaç, parfüm al ama, hani, kaliteli de bir parfüm al ama burada da, hani, belli kaliteli parfümler arasında da çok büyük bir fiyat yelpazesi var. Hani, bunun da ev, bu yelpazenin de en sonunda olmak zorunda değil bu ya da uçlarda olmak zorunda değil. Yine güzel bir koku seç ama, hani, benim istediğim aslında harcama, işte, çok sıkı tutalım kemerleri, işte, yemeyelim, içmeyelim, falan, gibi bir hayat değil. Sadece, hani, belki senin de dediğin gibi ona şunu anlatabilsem: Aaa, bizim bir miktar kenarda paramız olsa. Hani, ne derler? Öyle, anneannelerimiz falan eskiden şey derlerdi, bilirsin belki, kötü gün parası falan hani, diye. Böyle, bir şey olsa, belki, hani, kendimi daha güvende hissedeceğim. İşte, ne bileyim, şeyden de korkuyorum, işte, böyle, belki tamamen komplo teorisi, bilmiyorum. Belki, işte, hani, eee, kitlelerin, eee, algılarını yönetmek için yapılan bir şey, onu da bilmiyorum ama dünyada, böyle, bir savaş geliyor, işte, ülkeler silahlanıyor falan diye haberlerde sürekli maruz kaldığımız bir bombardıman var. Böyle kaygılarım çok arttı benim. Pandemi, işte, bu ekonomik koşullar, savaş olasılığı Allah korusun. Hani, beni birazcık daha sanki daha şey yaptı, eee, tutumlu olmaya itti gibi bir durum söz konusu.
Tamam. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, tabii. Bilirim. Evet. E, çok doğru. Peki. Anladım, anladım. Bu konuda, eee, bazı küresel çekinceler aile içine taşınmış ve bu da bir yerde patlak vermiş gibi duruyor. Bu da harcama konusu olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu konuda aslında küresel ve dış etkenleri bir kenara bırakarak, ııı, karşı, ııı partnerini mutlu etmek için, eee, bir şeylere göz yumulabilir. Eee, eğer sen de bunu denemek istersen tabii ki. Çünkü bu işe yarayabilir gibi duruyor. Bu, bazı insanlar da bunlar işe yarıyor zira.
Doğru. Evet. I hı.
Aaa, onun alacağı şeylere, eee, 1 ay göz yum yumduktan sonra, ne kadar bütçeyi etkilediğini, eee, bire bir onunla beraber konuşabilirsin. Amm. Sonraki ay ise o sana belli bir alan bırakır ve onu rahatsız eden şeyler de ortaya yatırıldıktan sonra orta bir, eee, potada bu nokta eritilebilir gibi duruyor. Ne dersin?
Evet. Evet. Ya, eee, burada çok, böyle, heyecanlandım duyunca çünkü şöyle, ya, benim, emm, eşim, böyle, biraz daha analitik düşünen, biraz daha, böyle, eee, somut verilerle hareket eden, böyle, bir kafa yapısı var ve şeyi mesela, ben, hani, dedim ya, belki de sorun şurada, ben hep böyle havada konuşuyor gibiyim. "İşte, böyle kaygılarım var, şöyle yapalım, kı işte, harcamaları kısalım, şu işte, dikkat edelim." Hani, benim bu sözlerimin altını, senin de dediğin gibi, mesela 1 ay hiçbir şeye ses çıkarmayıp, işte, ilk söylediğin tavsiyedeki gibi, böyle, bir ekstreleri, işte, alıp indirip bakıp da "Bak, sen bu ay, işte, şu şu şu şu, işte, harcamalar için, eee, işte, şu şu kalemlerde bu kadar harcama yapmışsın. Ha, ve bu bizim aile bütçemizin de şu kadarına tekabül ediyor. Eğer biz bunu buralara harcamasaydık da, işte, şu örneğin şu, işte, eee, şeye yatırım aracına yönlendirseydik şu anda böyle bir durum olurdu." gibi bir tablo çizersem bence, hani, tamamen daha ılımlı yaklaşır. Eee, hatta, işte, böyle, çok mantıklı düşünür, "A, öyle mi?" falan "Bak fark etmemişim." diyebilir, o noktaya gelebiliriz. Hani, ben sanki, amm, anneler çocuklarına sürekli, hani, özellikle ergen çocuklarına falan, işte, "Yapma onu, işte, iyi arkadaş bul." falan der de, içini doldurmaz ya, hani, tanımın içi boştur, "Neyi kastediyorsun, rahatsız olduğun nokta neresi?" gibi. Ha, benim de burada harcama konusunda bu kadar genel konuşmak yerine, hani, nelerin aslında lüks olduğunu düşündüğümü, hani, ııı, karşılığındaki değerle beraber ortaya koymam, senin de dediğin gibi bence bizim için, eee, çok doğru bir yol. Çünkü ço eşimi tanıyorum ve, hani, yaklaşımını ve bakış açısını biliyorum. Yargılanmayı sevmez, eleştirilmeyi de sevmez, kısıtlanmayı da sevmez ama bunun, eee, tamamen böyle, eee, se sebepsiz ya da saçma değil de bir gerekçeye dayandığını veriyle görürse, kesinlikle çok ılımlı yaklaşacaktır.
Evet. Tabii, tabii. Aynen. Çok doğru. H evet, evet. Evet. Hı hı, ı hı. Yani, umuyorum bu, uuu, yöntemler işinize yarayacaktır, eee, sizin de. Aaa, ama karşılıklı, ııı, anlayış çerçevesinde bir şeyler konuşulduğunda, ki uzun süredir devam eden bir evliliğiniz olduğunu görüyorum, aaa, ııı, umarım ki, aaa, bu sorun ortadan tamamen kalkacaktır.
Hı hı. Evet. Ben de öyle ümit ediyorum. Aaa, çok teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler için. Öncelikle somutlaştırma, ı çok bence doğru bir adım olacak. Sonra bu iletişim dilini değiştirme ve özellikle kalem kalem, hani, nedir mesele, ya, bir en azından benim 1 ay, börü böyle, bir sessiz kalıp en az 1 ay, hani, sessiz kalıp sonra daha somut şekilde neden rahatsız oldum ya da ne yapabileceğimizi alternatifli olarak, böyle, ılımlı bir ortamda gündeme getirip konuşma, bence bizim sorunlarımızı çözmek için çok işe yarayacak. Bu yüzden gerçekten, eee, bu tavsiyelerin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
Evet. Tabii, tabii. Umuyorum ki her şeyi çözülür. Benim için hepsi bir zevkti. Aaa, çok güzel bir harcama metodu bulmanızı, aaa, temenni ediyorum.
Umarım, çok sağ ol. Görüşürüz.
Hoşça kal.